हाँ, देखिए, कभी-कभी बढ़ा भी है, कभी-कभी घटा भी है। जब मैं मानिए कभी मैंने कोई अ, गाने पे अ, गाना ही गा दिया कभी, कभी-कभी मैं गाने भी गा देती थी मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं, मतलब ठीक-ठाक है। तो देखिए उस पर ना लोग उम, जब कमेंट कर देते थे या फिर वो अपनी अपने बारे में कहते थे, मेरी कमियाँ निकालते थे तो वहाँ मुझे बुरा लगता था। देखिए ऐसा तो है नहीं मैं तो बस शौकिया तौर पे करती थी। और सिर्फ़ अपनी चीजें होता है दिखाने के लिए अ, मेरे अंदर दिखावा बहुत आ गया था कि मैं जो अच्छी जो मेरी अ, मतलब मानिए मैंने 10 रिकॉर्डिंग करी अपने गाने की। तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगता था मैं सिर्फ़ वही डालती थी। कि हाँ, बस मुझे ये था कि लोग जाने कि मैं अच्छा गाती हूँ। मुझे खुद से नहीं था कि हाँ, मैं क्या अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे कौन-सा वाला ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैं दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढालने लगी थी ना मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। और देखिए मेरी मम्मी को भी मेरी ये हरकत पसंद नहीं आती थी। वो चाहती थी कि अ, वो कहती थी कि, "दिन भर इसी में लगी रहती है, ना घर का काम करती है कुछ ना खुद का खुद के ऊपर ध्यान देती है, सिर्फ़ फालतू की चीज़ों में लगी रहती है।" और उससे मेरी आँख भी बहुत खराब हो रही थी। क्योंकि देखिए, लगातार अ, जब हम कोई भी वीडियो एडिट करते हैं ना तो उसमें हम वो फ्लैश-फ्लैश वाला लगाते हैं। कि हाँ, वो स्पेशल वो वो जो ट्रांज़ीशन करते हैं हम, ट्रांज़ीशन करने में मुझे कपड़े बदलने पड़ते थे। तो मुझे जब कपड़े बदलने होते थे तो मेरा समय भी उसमें बड़ा जाता था कि, हाँ, इस तरह से घूम कर ऐसे करुँगी मैं, वैसे करुँगी। तो उसमें ना सच मे बहुत टाइम टेकिंग था वो प्रॉसेस। तो देखिए
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ढालने लगेंगे। बिल्कुल। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल नहीं शुरू होगी। हुँ। हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। बहुत ध्यान करने मे। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओह! समझ गया। मतलब आपने सारे ही ट्रेंड्स फॉलो करे हैं जिस हिसाब से आप बता रही हो। उसे यही समझ आता है कि आपने सारे ट्रेंड्स फॉलो करे हैं। और
<laughs> देखिए, शुरुआत में तो मैं सब करती थी। वो मतलब सारी हरकतें किया करती थी। लेकिन एक समय के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना समय जा रहा है मेरा इसके पीछे। और घर-परिवार में भी देखिए होता है ना कि मेरी तो बुआ कहती थी कि पढ़ना लिखना नहीं है सारे पैसे बर्बाद है। सो मम्मी की बातों का तो उतना असर मुझे नहीं होता था क्योंकि मम्मी तो मम्मी है वो तो बोलती रहती हैं। लेकिन जब मेरी बुआ ने मुझे कहा
उ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, समझ गया। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उनका तो काम ही है बोलते रहना हमें कहाँ सुनना है उनका।
<laughs> लेकिन जब मेरी बुआ ने कहा तो वो मेरी बात मेरे दिल पे लग गयी। मैंने कहा अब तो मैं पढ़ के ही दिखाऊँगी। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी।
ओह हो! हुँ।